คือช่วงเนี้ยครับ ผมมีความรู้สึกแปลก ๆ เนาะ เวลาจะต้องแบบทำความรู้จักกับคนใหม่ ๆ ครับ อาจจะไม่ได้ถึงขั้นว่า ตัวผมไม่ได้อยาก รู้จัก กับคนอื่นนะครับ แต่มันเหมือนกับข้างในอะ มันมีอะไรบางอย่างครับ ที่คอยแบบฉุดรั้ง หรือว่าดึงตัวผมเอาไว้ครับ มันเป็นความกลัวที่พูดไม่ออกครับ คล้าย ๆ กับว่า ถ้า ถ้าเราเข้าไปแล้วอะ กลัวว่าอีกฝ่ายจะปฏิเสธ แล้วก็ไม่อยากคุยด้วยอะครับ วันนี้ที่มาคุย ก็เลยอยากจะระบายในแกม ๆ บ่น ๆ ด้วยแหละ แล้วก็อยากมีคนรับฟังอะครับ หรือถ้าเป็นไปได้ ก็อยากจะขอคำแนะนำว่า ควรจะจัดการกับความรู้สึกแบบทำนองเนี้ยครับ ยังไงดีครับ?
เออ อือฮี อ๋อ ค่ะ อือฮึ ค่ะ อ๋อ ค่ะ อืม ได้เลยค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ ได้เลยค่ะ แล้ว อ่า ค่ะ ที่ฟังจากคุณเล่ามา แล้วขอสอบถามนะคะว่า คุณเคยลองเริ่มคุยแบบไหนแล้วบ้างอะคะ? พอจะเล่าให้ฟังได้ไหมคะ?
อืม โอ้โฮ ต้อง ตอบคำถามนี้ก่อน เลยครับ ว่า คุยทุกรูปแบบแล้วครับ เพราะว่าถ้าให้เล่าประสบการณ์ของผมอะ ผมอะครับ ก็คือตอนเนี้ยครับประกอบอาชีพเป็นเซลส์ครับ เกี่ยวกับงานขาย ซึ่งการเป็นเซลส์อะครับ เราก็ต้องไปประสบพบเจอกับผู้คนเนาะ ที่มันมีความแบบมากหน้าหลายตาอะครับ แต่เราก็รู้สึกว่าประสบการณ์การทำงานของเรานะครับ จากการที่เราได้ไปเจอคนมาแบบ เอ่อ ทุก เอ่อ ใช้คำว่าหลายประเภทแล้วกัน แต่อาจจะยังไม่ ไม่ทุกรูปแบบ แต่เราก็เจอแบบคนแบบที่มีแบบลักษณะ หรือว่าท่าทางที่กะ เอ่อ ต้อนรับคนแปลกหน้า ใช่ไหมครับ เข้ามาในชีวิต ส เวลาที่เราเข้าไปชวนคุยอะ โอ้ เรียกได้ว่า เอ่อ หลากหลายประเภทเลยครับ ซึ่งความ ความกลัวที่มันผุดขึ้นมา หรือความกลัวที่ผมกล่าวถึงอะครับ มัน มันไม่ได้มาเป็นในลักษณะของคำพูดชัด ๆ อะครับ แต่มันเป็น เป็นในเชิงของความรู้สึกมากกว่าครับ เหมือนทุกครั้งเลยครับ ที่เวลาที่ผมคิดจะทักใคร หรือเริ่มจะ ที่จะใช้บทสนทนาใหม่อะครับ ใจของผมอะครับมัน มัน มันจะแบบมี มีเสียงในใจเนาะ ไม่ใช่เสียงใน หัวครับ แต่นี้คือเสียงในใจเลยว่า คนที่เราจะคุยด้วยอะ เขาอะอยากคุยกับเราจริง ๆ ไหม ประมาณนี้ครับ
ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ อ๋อ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ อะฮะ ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ อืม อ๋อ ค่ะ ค่ะ อือ โอเคค่ะ แล้ว งั้นขอสอบถามรายละเอียดไปอีกนิดหนึ่งนะคะว่า แล้วคุณอยากอะค่ะให้การสนทนาค่ะ ในการที่คุยกับคนใหม่แบบเนี้ยค่ะ เป็นแบบไหนอะคะ? อยากให้มันสบาย ๆ หรือว่าคือคุณจริงจังหรือเปล่าอะคะ?
อืม เออ โอ้โฮ! ถ้าเป็นในลักษณะของเชิงการทำงานนะครับ ผมก็อยาก อยากให้มันในลักษณะของเชิงทางการเล็กน้อยนะครับ เพราะว่าถ้าเกิดว่าเรา เราไปทักเขาด้วย อาจจะคำพูดเล่น ๆ มันอาจจะกระทบต่อ ต่อการงานของเราได้เลยครับ มันก็เลยว่า เออ เออ พอคุณถามมาอย่างงี้ ผมก็ฉุกคิดเลยนะครับว่า เอ๊ะ! บางทีหรือเพราะว่ามันเป็น เพราะว่าเรากดดันในเรื่องของตัวงานมากเกินไปหรือเปล่า อันนี้มี มีส่วนไหมครับ?
ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ อ๋อ โอเคค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ ก็นิดหนึ่งเลยนะคะ อาจจะ คุณอาจจะมีความคาดหวังอะค่ะว่า คือเวลาคุย ใช่ไหมคะ อาจจะ เอ่อ คาดหวังอีกฝั่งหนึ่งอะค่ะ อาจให้เขาอะตอบกลับมา อาจจะแบบที่คุณรู้สึกว่าคุณโอเคอะค่ะ แต่จริง ๆ แล้ว ในความเป็นจริงอะค่ะ คือทุกคนต้องยอมรับความต่างก่อนอะนะคะ มันอาจจะมีคนที่คิดแบบเรา หรือว่ามีคนที่คิดต่างจากเราอะค่ะ เขาอาจจะเป็นการ คือเริ่มบทสนทนาอาจจะแตกต่างจากที่คุณคิดอะค่ะ มันก็เลยกลายเป็นว่า คุณอาจจะ เลยคาดหวังไปอะค่ะ อือ พอมันไม่ได้อย่าง อย่างที่หวังอะค่ะ มันก็เลยอาจจะรู้สึกเสียใจนิดหน่อยหรือว่ารู้สึกผิดหวัง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ รู้สึกแบบนี้ไหมคะ? มันเกิดแบบนี้หรือเปล่า?
อืม ครับ อืม อืม ครับ เอ่อ ก็เป็นความรู้สึก อ แบบนั้นแหละครับ ทำนองนั้น ก็อาจจะมีแบบ แบบประสบพบเจอมาบ้าง แต่หลัก ๆ ที่ผมรู้สึกว่าจะเป็นอะครับ บางทีเราแค่จะพิมพ์แชตอะครับ เรา เราแบบว่าไม่ ไม่ได้พบเจอเขาจริง ๆ หรอก แล้วเราก็นั่งคิด คิด คิดแบบนานมากว่า เออ เราจะพิมพ์ไปยังไงดี บางทีแบบพิมพ์ ๆ ลบ ๆ พิมพ์แล้วก็ลบใหม่ สุดท้ายก็แบบไม่ได้ส่งไปสักทีอะครับ จนเรามารู้ตัวอีกที ก็รู้สึกเหมือนกับโอกาสอะมันผ่านไปแล้ว แล้วเราก็กลายมาเป็นโทษตัวเองครับว่า เอ๊ะ ทำไมเราถึง เราถึงไม่กล้าทัก มันก็แค่แบบประโยคที่แบบว่า เออ อยากจะเริ่มทักคนแบบแปลกหน้า แค่นั้นเอง อย่างเงี้ยครับ
ค่ะ ค่ะ อืม อ๋อ ค่ะ ค่ะ อ๋อ ค่ะ อ๋อ ค่ะ อืม อืม ค่ะ อ๋อ ค่ะ งั้นแนะนำเบื้องต้นแบบนี้ดีไหมคะ อาจจะเป็นการฝึก ประโยคเริ่มคุยอะค่ะ หรือว่า คืออาจจะลองหาวิธีอะค่ะ รับมือก่อนกับคำปฏิเสธ อย่างเช่น สมมุติว่า เอ่อ ถ้า คือเราลองแบบ อาจจะมีวางแผนไว้ก่อนอะค่ะว่า คืออาจจะเป็นขั้นตอนที่ 1 ถ้าเราคุยไปแล้วอะค่ะ แบบนี้อะค่ะ คำตอบออกมาเป็นแบบนี้ เราจะปฏิบัติตัวยังไง แต่ว่าอาจจะต้องมี เป็นการฝึกนะคะ เพราะว่าคือเราจะได้รับมือได้ทันน่ะค่ะท่วงที เพราะว่าถ้าเกิดไม่ได้มีการฝึกอะค่ะ พอเวลาเราเจอคำปฏิเสธอะค่ะ บางทีใจเราอะค่ะมัน มันหล่นไปแล้วอะค่ะ มันเหมือนเรารู้สึกแย่ไปแล้วอะค่ะ มันก็ค่อนข้างจะดึงออกมายากอะค่ะ ดึงความรู้สึกนั้นออกมายาก แบบนี้คิดว่าดีไหมคะ?
อืม อืม ครับ อา อืม ครับ เออ ๆ โอ้ โอ้ จริงเลยครับ อย่างที่คุณพูดมาเนาะ เราก็รู้สึกว่าคุณน่ะเข้าใจเราแบบอย่างถ่องแท้เลยครับ อย่างเงี้ยครับ มัน มันเป็นไปได้ไหมครับว่ามันอาจจะเกิดจากประสบการณ์น่ะครับในวัยเด็กของผมครับ ซึ่งมันเป็นเรื่องเก่า ๆ เนาะ ตอนนั้นน่ะครับ ย้อนกลับไปช่วงนั้นเป็นวัยรุ่นนะครับ ช่วงเรียนมัธยมเนาะ ตอนนั้นอาจ อาจจะซัก เอ๊ะ ไม่ ม.4 ก็ ม.5 อะครับ เหมือนกับตอนนั้นน่ะ อ เราเป็นช่วงที่เข้ามาแบบเราอะ ยะ ย้ายโรงเรียนครับ แล้วเข้ามาเรียนในโรงเรียนแบบต่างอำเภอ แล้วเหมือนตอนนั้นน่ะเราพยายามที่จะเข้าหาคน ค แบบเพื่อนน่ะครับ กลุ่มเพื่อนในห้อง แต่ด้วยความที่เราอาจจะย้ายมาจากโรงเรียนอื่นน่ะครับ ตอน ม.ต้น เราไม่ได้เรียนกับเขา ช่วง ม.ปลาย เพื่อนร่วมห้องเขาก็อาจจะเป็นคนที่แบบว่าสนิทกันมาก่อนแล้ว อย่างเงี้ยครับ เราเลยถูกเหมือนกับว่า เออ พอเราเข้าหา เราพยายามที่จะทัก ทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ ๆ อะครับ ในตอนแรกอะ โอ้โฮ มัน มันยากมาก ๆ เลยครับ แบบมันไม่ได้รับ มันไม่ได้รับเหมือนกับการตอบสนองเท่าที่หวังครับ จนบางครั้งผมก็ มัน ผมพูดได้นะว่า มันไม่ใช่เป็นการปฏิเสธตรง ๆ ครับ แต่แค่เหมือนกับอีกฝ่ายอะ ดูเฉย ๆ ดูไม่ค่อยตอบ หรือแบบคุยแบบผ่าน ๆ อะครับ โอ้โฮ แล้วมันเป็นความรู้สึก เป็นแบบว่าที่แบบฝังใจในตัวผมอะชัดมากเลยครับ มันเหมือนกับเราไม่สำคัญ เหมือนเราเป็นส่วนเกินใน ในบทสนทนาหรือเปล่า แล้วความรู้สึกนั้นน่ะครับจนในปัจจุบันน่ะ มันก็แบบไม่หายไปไหนเลยครับ ในตอนที่ผมยังประกอบอาชีพเซลล์ ณ ตอนเนี้ยครับ มันเลยฝังใจมา อย่างงี้มันมีส่วนไหมอะครับ?
ค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ อ๋อ ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ อ๋อ อ๋อ ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ อ๋อ ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ อืม อืม ค่ะ อ๋อ ค่ะ อืม ค่ะ อืม อ๋อ ค่ะ ค่ะ ก็อาจจะด้วยความที่ มันก็อาจจะมีความเป็นไปได้นะคะ ด้วยความที่ประสบการณ์ที่เคยเจอมา มันอาจจะไม่ค่อยดีอะค่ะ แต่ว่าคุณสามารถเพิ่ม ก็คือความรู้สึกอะค่ะ ก็คือเพิ่มประสบการณ์ใหม่ ๆ แล้วก็คือเพิ่มประสบการณ์ดี ๆ นะคะ ณ ตอนนี้ก็ได้นะคะ อาจจะตัดความที่เป็นประสบการณ์เก่าทิ้งไปอะค่ะ แล้วเราเริ่มแบบ คือเริ่มมองบวกอะค่ะ แล้วก็เริ่มคิดใหม่อะค่ะ อาจจะเป็นการที่หากลุ่มนะคะ หรือว่าคุณสนใจกิจกรรม อ่า จากประเภทเดียวกัน แบบนี้ดีไหมคะ? คนในกลุ่มที่คุณสนใจเหมือนกัน แบบเดียวกันใน จะได้มีการเริ่มบทสนทนาหรือว่าเริ่มเข้ากลุ่มด้วยกัน แบบที่ไม่รู้ รู้สึกว่าเราจะถูกปฏิเสธอะค่ะ
อืม อืม ครับ อือฮึ อ๋อ ครับ เออ เออ ครับ เออ พอคุณมาพูดแบบนี้นะครับผม เออ ผมก็คิดภาพตาม แล้วมันก็เห็นภาพเลยครับว่า เออ บางครั้งที่ผมเนาะก็มีโอกาสเหมือนกันที่ ผมอะเป็นคนที่ชอบออกกำลังกาย เงี้ยครับ ผมก็รู้สึกเหมือนกันนะครับ เวลาที่ผมไปฟิตเนส อย่างเงี้ยครับ ผมก็ ด้วย อาจจะติดนิสัยเซลส์นะครับที่แบบว่าชอบทัก ชอบชวนคนอื่นคุย ผมรู้สึกว่า ตอนที่ผมไปยิมอะ ผมสามารถคุยกับคนอื่นได้แบบ ได้ง่าย ในเรื่องราวที่เหมือนกับ ผมกับเขาก็ออกกำลังกายเหมือนกัน ใช่ไหมครับ เผชิญแบบ เออ สิ่งต่าง ๆ มาด้วยกัน มีจุดร่วมเดียวกัน เงี้ยครับ แล้วผมก็ เออ ตอนนั้นก็ไม่ได้รู้สึกกดดันนะครับกับการที่จะพูด จะทัก จะถามกับคนที่แบบ เออ อยู่เดียวกัน เออ จริงด้วยครับ
ค่ะ อืม ค่ะ อ๋อ ค่ะ ค่ะ อ๋อ ค่ะ อา ค่ะ อืม เทียบกับ ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ อาจจะเริ่มจากจุดนี้ก็ได้นะคะ เป็นกำลังใจให้ค่ะ แล้วก็คิดว่า คุณเก่งมากเลยนะคะ คุณทำได้ค่ะ แล้วก็ชื่นชมตัวเองนะคะ ให้กำลังใจตัวเองค่ะ แล้วก็ขอให้คือ ผ่านไปได้ แล้วก็ทำความรู้จักคนใหม่ ๆ นะคะเพิ่มขึ้น แล้วก็ แบบที่คุณต้องการเลยค่ะ
ครับ เออ อ๋อ ครับ โอ้ ขอบคุณ ครับ โอ้ ขอบคุณมากเลยนะครับ แล้วอย่างเงี้ยครับ อยากจะได้รับเทคนิคหรือว่าคำแนะนำหน่อยครับ จาก จากคนที่เคยมีประสบการณ์เนาะ ฝังใจแบบผมเนี่ย ถ้า ถ้าอยากจะเริ่มเลยว่าแบบ เออ ไม่อยากคิดแบบฟุ้งซ่านแบบว่ากลัว เพราะว่ามัน มันเป็นด้วยตำแหน่งหน้าที่การงาน ที่เราต้องทำในแต่ละวันอยู่แล้วอะครับ ควรจะมีเทคนิคในการปรับ หรือว่าเริ่มยังไงดีอะครับ?
ได้ค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ ค่ะ อาจจะแนะนำเบื้องต้นว่า เป็น เริ่มจากตัวเองนะคะ ลองคิดบวกนะคะ แล้วก็ให้กำลังใจตัวเองน่ะค่ะ มองว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาค่ะ มันเป็นบทเรียน ใช่ไหมคะ ให้เราอะค่ะพัฒนาตัวเองอะค่ะ แล้วก็ คือถ้าเราประสบความสำเร็จ หรือพัฒนาตัวเองอะค่ะ ตรงนี้เราจะไม่โทษตัวเอง แล้วก็ไม่ด้อยค่าตัวเองอะค่ะ มันก็จะมีการพัฒนาไปอยู่เรื่อย ๆ อะค่ะ แบบนี้อะค่ะ คิดว่าโอเคไหมคะ?
อืม เออ ๆ ก็คิดว่ามัน สุดท้ายแล้วครับ ก็ต้องมองย้อนที่ตัวเรา ใช่ไหมครับ แต่ว่าสิ่งที่ผมชอบอย่างหนึ่ง ก็คือสิ่งที่คุณพูดมาอะครับว่า เออ มันต้องเริ่มจากตัวเองนี่แหละครับว่า ต้อง ต้อง ต้องคิดบวกกับตัวเองเนาะ เพราะว่าในการที่บอกอะไรหรือการพูดคำพูด อะไรอย่างเงี้ย มันก็ต้องเริ่มมาจากที่ตัวผมอะครับ โอ้! วันนี้ก็ได้ ได้ ได้ความ คำตอบอะครับ ที่ตอนแรกก็ไม่ได้หวังหรอกครับว่า จะได้รับจากคุณแจบสมบูรณ์แบบเนาะ ก็คือว่า เออ ผมก็รู้เลยครับว่า ตอนเนี้ยความรู้สึกที่ผมเผชิญอยู่อะครับ มันเป็นเรื่องปกติถูกไหมครับ? ที่แบบคนเราสามารถพบเจอได้ แล้วก็ได้ เอ่อ แนะนำวิธี แนวทางว่า ควรจะเริ่มจากตรงไหน? แล้วอย่างเงี้ยครับ มัน มันใช้ จะใช้เวลานานแค่ไหนอะครับ? ถึงจะทำให้ตัวผมอะ ค่อย ๆ กล้าขึ้นได้ โดยที่รู้สึกไม่ฝืนตัวเอง อันนี้พอจะมีคำตอบให้ได้ไหมครับ?
ค่ะ ถูกต้องค่ะ อย่าง ค่ะ ใช่ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ก็คือถ้า คืออาจจะ ที่คุณเล่านะคะว่า ถ้าเกิดคุณมีเป้าหมายอะค่ะ คืออาจจะแบ่งเป็นเป้าหมายแบบ แบบสั้น ๆ แล้วก็มาลองวัดผลก่อนก็ได้นะคะ การที่เรามีการวัดผลเป้าหมายแบบสั้นนะคะว่า คือมันจะเริ่มทำให้คุณอะค่ะมีความมั่นใจ พอคุณมีความมั่นใจ ใช่ไหมคะ ทีละสเต็ปอะค่ะ มันจะทำให้เวลาที่คุณ เวลาไปพบเจอคนใหม่ ๆ หรือว่าเรารู้ รู้จักวิธีการเข้าถึงคนน่ะค่ะ มันอาจจะทำให้คุณน่ะค่ะ มั่นใจได้ยิ่งขึ้นนะคะ แล้วก็กล้าที่จะ อาจจะครั้งแรกปอเป็นเป้าหมายเล็ก ๆ อาจจะขอทำความรู้จักสัก 5 คนก่อน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ พอเริ่มสำเร็จแล้วอะค่ะ ก็ค่อยเพิ่มไป 10 คน ดีไหมคะ? แบบนี้ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันจะเริ่มสะสมประสบการณ์ที่ดีอะค่ะ แล้วก็เป็นความรู้สึกดี ๆ อะค่ะ ให้อะค่ะ แบบนี้ดีไหมคะ?
อืม อืม โอ้โฮ โอ้! ครับ โอ้โฮ โอ้โฮ พอคุณพูดอย่างเงี้ยครับ มัน เอ่อ เป็นเหตุการณ์ที่ขนลุกเหมือนกันนะครับ เหมือนกับว่าคุณน่ะได้อยู่กับเหตุการณ์ร่วมกับผมเลย เพราะว่าผมอะมักจะเป็นคนที่คาดหวังกับตัวเองอะครับเยอะ แล้วก็สูงมาก อยากให้ตัวเองแบบดูโอเคทั้งหมด แล้วพอแบบเรา เราจะเริ่มทำอะไรสักอย่างเนาะ พอความคาดหวังของตัวผมที่มันสูงมากไปอะ มันอาจจะทำให้ตัวผมอะถอดใจแล้วก็กลัวการถูกปฏิเสธตั้งแต่แรกเลย เออ วันนี้ก็ขอบคุณมาก ๆ
ค่ะ อ๋อ ค่ะ อ๋อ ค่ะ ค่ะ อ๋อ ค่ะ ลองเป็นเล็ก ๆ ก่อนนะคะ ค่ะ
ครับ วันนี้ก็ขอบคุณมาก ๆ เลยนะครับที่คุณมารับฟังเนาะ ถึงแบบเรื่องราวความกังวล ปัญหาที่ผมมาบ่นให้ฟังอะครับ แล้วก็ โอ้! แถมวันนี้ยังได้แบบวิธี เทคนิค แล้วก็ข้อแนะนำต่าง ๆ อะครับ นำไปปรับใช้ด้วย ได้เลยครับ เดี๋ยวผมจะลองนำเอาวิธีเหล่าเนี้ย ไปปรับใช้ในรูปแบบของผมดูนะครับ ขอบคุณมาก ๆ เลยครับ
ค่ะ ค่ะ ด้วยความยินดีค่ะ สวัสดีค่ะ
ครับ สวัสดีครับ